Valla ne yapayım? A emm, yani en çok ben yalnız kalmayı severim. Bilmiyorum tabii, bunu her zaman başarabil başarmak mümkün olmayabilir. Atıyorum, iş yerinde yalnız nasıl kalabilirsin. Tuvalete falan giderdim, yani şu an çalışmıyorum, çalıştığım dönemlerde. Öyle çok kötü olduğumda tuvalete gidip, böyle, biraz yalnız, yani, oradaki bir kısa bir yalnızlık bile Anlık olaylarda tabii, bu senin biraz daha uzun süreli bir olay yani 10 gün sonra açıklanacak <chuckles> bir şey için tuvalete gitmeye gerek olmayabilir de. Böyle, benimki aslında problem yaşadığımda diyelim, böyle, anlık bir kriz olduğunda falan, kriz anı diyelim aslında daha farklı bir şey benimki. Yalnız öyle zamanlarda kalmaya çalışıyorum ama şu da var. İşte, ııı, biraz, böyle, müzik dinlemek, yürüyüş dinleme eee, şey, yürüyüş yapmak, bu tip şeyler de iyi geliyor aslında. Sana iyi geliyor mu biraz, böyle, müzik dinlediğinde falan? Hangisini tercih eder
Bana birazcık tüyo ver. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı! Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıh! <laughs> Hı hı. Evet! Hı hı. Hıı. Mesela. Yani. Hı hı. Hı hı, evet. Yani m ı evet, müzik dinlediğimde bana iyi gelebiliyor bazen çünkü kafamı boşaltıyorum. Böyle, sevdiğim şarkıyı dinliyorsam eğer, sevdiğim bir playlist varsa, eee, o şarkıyı dinlerken, şarkıları dinlerken, böyle, birazcık beni alıyor götürüyor aslında bulunduğum dünyadan biraz kopartıyor beni. Emm, bu olabilir. Evet, evet. Bunu yapabilirim. Yürüyüş yapmayı da seviyorum hatta combo, yürüyüş yaparken müzik dinlemeyi de seviyorum bazen. <smacks lips> Eee, iyi geliyor o da stresime, stresle başa çıkmama ama bana sanki, böyle, biraz daha, eee, <smacks lips> farklı bir şeyler lazım bu sefer çünkü uzun Ya Meditasyon yaptım mı? Meditasyon yapmadım ya! Aslında çok duyuyorum ve, emm Değil mi, bir denenebilir aslında. Yani Hıı! Hı hı.
Ne güzel! Hı hı. Evet. Önemli ben Hı hı. Hı hı. Ne güzel! Farklı bir şeyler lazım sana da. Bak meditasyonu dene istersen. Meditasyon yaptın mı hiç? Denesene! Ben yakın dönemde yapıyorum. E e i eee, yani, etkilerini görmeye başladım. Joe Dispenza'nın sayfasından böyle şeyler var, meditatif müzikleri falan da oradan şey yaptım. Ayrıca, eee, YouTube videoları, kitapları, bazı meditasyonlar falan hoşuma gidiyor. Ama her yerde var aslında ve meditasyonda insan anda, ya kendiyle baş başa kalıp, böyle, bir sakinleşebiliyor. Emm, bence iyi gelebilir. Bir de nefes terapisi, bak bu ikisini öneririm. Nefes te çok iyi geliyor. Yani, eee, böyle, uzun uzun nefesler hem karnından hem de göğsünden. Bu parasempatik sinir sistemini aktif edip rahatlatıyor insanı. Direkt uykusu geliyor hatta. Mesela uyumadan önce deneyebilirsin. Bun bunu yapıyorum arada bak. Çok kolay nefes egzersizleri dersen YouTube'dan bulabilirsin.
Öyle mi? Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı! Nefes terapisi ve meditasyon diyorsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. I hı. YouTube'dan bulabilirim. Evet. Yani aslında Evet, evet. Yani, çünkü, ya aslında bunlar, böyle, çok büyük ve uzun süren şeyler de değil, değil mi? Yani bir 10 dakika, bir 15 dakika, belki 5-10 dakikalık bir meditasyonla ya da bir nefes egzersiziyle birazcık daha belki stresle başa çıkmayı, eee, stresi yönetebilmeyi belki öğrenebilirim.
Bunları yaparsan iyi gelebilir. Hı hı. Beş on dakika ya! Sadece. I hı. I hı. Ya, şöyle düşün, şimdi stresli anlarımız Yani ben öyle okumuştum. Bizim, emm, sinir sistemimizi
Evet. Hı hı. Hı hı.

Ya, helikobakter varmış bende. O diyor, onu diyorlar ama aslında ondan değil sonradan, hani, bu herkeste var dendi. Eee, test yapıldı da böyle bakteriymiş. Stres de stres. Aslında ben çok mutluyum, bunları yönetebiliyorum gibi gözükse de içte patlıyormuş. Sırt ağrılarıyla baş gösterdi. Kendimi sıkmam. İşte, ilk yurt dışına yerleşme, Covid'in etkisi. Üstüne mide sorunları, işte, sindirememe. Çünkü enzimlerimiz de azalıyor. Stresliyken, eee, çok doğru bir yerden parmak bastın. Ya, bunları çok araştırdığım için az çok bilgi sahibiyim diye düşünüyorum. Yani stresli anlarımızı minimum seviyeye çekmek genel sağlık için çok iyi gerçekten.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani yapabilen yapabilen, başarabileni ben gerçekten çok takdir ediyorum bu noktada.
Bu arada vitaminler de bence işe yarıyor. Mesela magnezyum sakinleştirici. Sonra mesela küvette şey yapıyorum, epsom tuzu yapıyorum. Onunla böyle o da magnezyum içerikli, eee, sıcak böyle sakinleşmek için vücudumu, eskiden olduğu gibi kaskatı değil. Daha rahat, işte, yok spaya gitmek, masaja gitmek falan gibi şeylerle ben böyle yöntemler bulmaya çalıştım. Bir ara çünkü kaskatıydı vücudum ya. Hepsi bir bütündü ya. Hı hı.
Hımm, hı hı. Hımm. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, evet. Evet, yani, onu da etkiliyor. Ben mesela hep şey düşünürdüm: Bu benim de vücudumun farklı bölgelerinde kasılmalar oluyor ya da, eee, hareket ettiremiyorum, tutuluyor falan. Ben hep, "Aman, işte, yok, banyo yaptım, saçımı kurutmadım, yok, işte, rüzgarda kaldım." falan diyordum ama belki de stresten kaynaklanıyor.
Hı. Hı hı. Olabilir. Magnezyum alıyor musun gerçekten? Bak magnezyum kramplara falan çok iyi geliyor.
Magnezyum, yok almıyorum da, işte, bir tane en az muz yemeye falan çalışıyorum, hani, öyle karşılamaya çalışıyorum.
Ya, onlar da faydalı ama eğer varsa böyle kramplar, geçen bir arkadaşımın kolu ağrıyordu sürekli. Kolu ağrıyor ve çok genç ben 44 yaşındayım, o 32 falan. "Kolum ağrıyor, kolum ağrıyor." Doktor da, eee, aaa, bütün tahliller, şeyler en sonunda magnezyum eksikliği çıktı. Kolu ağrıyormuş, kol kasılıyormuş falan. Yani şöyle yiyecek içecekler artık toprak yapısı da değiştiği için ve vs. hani çok alamıyormuşuz yediğimiz içtiğimizden. Bir de eğer semptomun varsa, hani, dışarıdan alman daha hızlı sonuç ya yaratabilir. Yani, böyle hiç kendimi bilmiş bilmiş konuşmak istemi istemiyorum da bu şeyleri çok araştırdım. Çünkü kendim de başıma geldiği için. Bence stresten uzaklaşmak için özetlersek: Beslenme, vitamin, psikoloji, işte, hobilerimize sarılmak, ondan sonra, eee, müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bak mesela insanlarla sohbet etmeyi de seviyorum. Sen seviyor musun konuşmayı, bu konuları açmayı mesela canını sıkan?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. O da doğru. Ekstra takviye, hı hı. Hı hı. A, yok, yok. Estağfurullah, estağfurullah. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, çok çok çok seviyorum, konuştukça rahatladığımı hissediyorum.
O süper.

Hı hı. Hatta bazen acaba, eee, ııı, profesyonel bir yardım alsam, eee, mı diye de düşünmüyor değilim mesela, hani, daha, emm, bu işi bilen birileriyle konuşsam acaba faydası olur mu diye de düşünmüyor değilim. Sen Hı hı, sen hiç gittin mi bir psikoloğa ya da psikiyatra?
Yani Hı hı. Hı, haklısın. Hı hı. En iyisi o aslında. Hiç gitmedim ama hep düşündüm. Ya, bir gideyim mi filan derken, yani, bilmiyorum, tam böyle herhâlde içimi açabileceğim birine denk gelmemiş olabilir. Ailede hiç böyle bir eğilim yok, öyle bir kültür yok. Bence beni negatif, negatif derken, ilk akla gelen şey değil herhâlde. Bu çu kötü bir şey ve ben bunu çok destekliyorum aslında. Çok güzel bir yerden parmak bastın, bir yere. İnsanlar taşınmayla ilgili bile ya da sevgililerinden ayrılıyorlar. Birkaç seans hemen alıp, böyle, bir rahatladım falan.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı, hı hı.